Ay, déjame de contarte que no sé, a veces me entra la preocupación de de qué de qué le voy a dejar qué enseñanza le voy a dejar a mis generaciones. Eh, sí me sí, tú crees, me preocupa mucho porque, eh, bueno, me preocupaba mucho. Eh, eh, bueno, eh, me hace mucho tiempo me afanaba mucho, y decía: "Bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo económicamente nada que dejarles". Me preocupaba mucho esa parte. Y luego también, me preocupaba de ¿qué les voy a enseñar?, ¿qué valores? Eh, muchas cosas, ¿no? Sean materiales y tanto emocionales, y ¡guau!, no me afanaba mucho. Sí, sí me preocupé muchísimos años por esa situación. Bueno, me he preocupado muchos años por esa situación de que qué les voy a dejar a mis hijos, eh, bueno, mis generaciones. Ya tengo hijos, ya tengo nieto y qué les voy a dejar, ¿no? Y y qué le van a transmitir ellos después a sus siguientes generaciones, ¿no? Eso ha sido así como una preocupación que he tenido. ¡Ay!, yo creo que desde que me di cuenta de que tengo hijos. <laughs> Antes, soltera, no me preocupaba por esas cosas, como que decía: "Bueno, no hay de qué preocuparse". En mis planes de vida, eh, no estaba tener hijos, pero el destino tiene sus planes. Entonces, el destino me dio hijos, y digo: "Bueno, ahora qué sigue, ¿no?". O sea, ya los tengo, okey. Hice el con lo que tenía, lo que pude, los eduqué a mi manera, eh, obviamente con muchas contradicciones de mi niñez, juventud, adolescencia, porque, pues, a veces te dicen cosas tus padres, pero hacen otras y te confunde toda esa situación. Y y, pues, tú haces como que sin querer repites las más los mos escenarios, ¿no? Entonces, digo: "¡Guau!, tanto aquello cuando decía yo, 'ser hija, eh, no voy a repetir'", sin querer lo volví a repetir. O sea, no fue intencional, pero sí lo volví a repetir, ¿cómo ves?
¿Por que tu? Claro. Entiendo. Ya. Okey. Ujú. Claro. Sí, ya veo. Oye, pero, a ver, cuéntame, ¿qué es para ti dejarles un legado? ¿Qué qué es lo que intentas dejarle?
Pues mira, buenas enseñanzas, ser personas de bien, digo, ya entendí que no tan solo es el dinero, no, porque, pues no, económicamente no, no tengo nada que dejarles. La verdad, espero no dejarles deudas. Ya con eso me sentiría satisfecha, de no dejarles problemas financieros, pero no tengo económicamente nada que dejarles. Entonces, yo creo que lo que lo que sí he he tratado es que tengan buenos valores, que sean gente de bien, que no importa que reconozcan que las cosas que tienen que pues, que tienes que luchar por ellas, no que caen que no caen así como que ojalá cayeran en paquetes del cielo directamente, no, pero bueno que Dios va a estar con ellos, pero que ellos tienen que hacer la parte que les toca, ¿no? Y que pues, a veces hay que luchar, y que no hay que rendirse a pesar de las dificultades, ¿no? Porque, vaya, a veces empiezas algo y nunca lo terminas por el miedo, ¿no? Por el que no voy a hacerlo y mejor no lo int para que lo intento sí voy a sufrir, ¿no? Entonces, he tratado de dejarles como esa parte donde, pues, la vida es en primera vivirla, ya es vivirla y como que respetarse ellos mismos, ¿no?, aprender a quererse como personas, valorarse y respetar a las demás personas también.
Claro. Okey. Claro. Cierto. Ujú. Claro. No, y es muy importante. Y dime, ¿de de a quiénes le quieres dejar ese legado? ¿Nada más a tu familia o también te gustaría dejársela como a la tu comunidad, a la gente que te rodea? O, pues, también igual hasta algo que fuera público, que pudieras dejar una semillita por ahí.
Pues mira, yo creo que la para mí es empezar con mi familia, ¿no? Porque a veces podemos ser muy buenos oradores en el mundo, pero no ser buenos buenas personas. Bueno, am, no sabemos cómo tratar con nuestra familia. Entonces, yo creo que para mí, mi primera función es trabajar con ellos porque, vaya, en mi en mi experiencia como hija aprendí muchas cosas que quiero desaprender. O sea, que definitivamente no quiero repetir errores que no quiero repetir en mis padres y que no quiero que ellos repitan, y aun así sé que voy a cometer errores, y que yo espero que ellos los mejoren, ¿no?, no que se agarren de mis errores para cometer más, ¿no?, se decía mamá se equivocó, ahora yo voy a hacer los mismos errores. No, no, no, o sea, en algún momento sí sí me pasó eso con mis hijos, sobre todo, pues, como ha sido con ellos de luchar cada día. De que tomaba mis errores como para justificar sus faltas, ¿no?, y yo como, pues, por la falta de madurez, porque fui mamá muy joven, era: "No, si tienen razón", y sentirme culpable y, mm, ahora sí que ahogarme en un vaso de agua, ¿no? Después, con el tiempo, aprendí que no se trataba de eso. Entonces ya aprendí a hablar un poco mejor con ellos, porque la falta de comunicación, pues era en mi familia era cero comunicación, ¿no? Sí, te decían una que otra cosa, pero no te daban el tiempo como de, bueno, ni siquiera podías opinar así de sencillo, ¿no? Entonces, con mis hijos traté de abrir esa brecha de que el papá no era un ogro, sino que el papá era capaz de escucharte. Aun así eran era un camino nuevo para mí. No, no se nace sabiendo ser papá. Los hijos son diferentes a ti, te superan en muchas cosas, su personalidad es totalmente distinta a ti, entonces, abrir esta brecha con ellos sí me llevó a cometer errores, porque, ¡wao!, en el afán de querer darles esa oportunidad de hablar, creo que a veces traspasamos las líneas correctas donde debes haber esa línea de que soy tu papá, ¿no? O sea, sí somos amigos hasta cierto punto, pero mi función de padre es educarte, ¿no? Enseñarte la vida y que tengas buenos valores, principios. Entonces, en ese afán como de querer cambiar mi pasado como hija, pues sí, cometí muchos errores, ¿no? Entonces aún voy aprendiendo y au aún voy, este, ay, cambiando. Parece siento que crecí con ellos, fíjate.
Ujú. Sí. Ujú. Ya veo. Claro. Cierto. Ya. Entiendo. Ujú. Okey. Ya. Ujú. Claro. Ujú. De acuerdo. Entiendo. Claro, aparte, pues, el papá no trae un manual, ¿no? Este, como sea, pues, también tú tienes que vivir tus experiencias, y obviamente, quieres mejorarlo, pero, pues, haces lo que tienes en tus manos, no puedes hacer nada más de lo normal. Oye, pero, dime, eh, estos valores, ¿tú has visto si si o sea, sí has notado que sus tus hijos los han adoptado también? ¿Te te puedes dar cuenta de esa parte en su día a día?
Sí, fíjate que sí sí sí me he notado que el esfuerzo no fue en vano. Porque yo tengo hermanos, somos 6 hermanos, pero no somos tan unidos todos. Tú sabes que así pasa en las familias y y eso me dolía como hija, ¿no?, o como hermana de saber que, pues, que mis hermanos no iban a meter las manos por mí al 100%, ¿no?, que a mejor iban a tal a tratar unos de ellos, quizás, sí me ayudaban, otros de plano nos iban a dar la espalda. Y yo no quería que eso se repitiera en mis hijos como hermanos, ¿no? Entonces, una de las cosas que, vaya, me puse como propósito de mamá es que ellos aprendieran a quererse mucho como hermanos, y y que siempre uno estuviera para el otro, ¿no?, y que se defendieran y que se cuidaran, porque fui mamá soltera, y yo decía: "Es que es difícil vivir, por si algo llega a sucederme, vivir con los tíos, ¿no?", porque tú sabes que el trato no es igual. Entonces, desde muy pequeños los enseñé a ser capaces de cuidarse solos, de que no dependieran de nadie por cuestiones de muchas cuestiones que viví en mi familia, ¿no?, donde yo veía que, pues, los sobrinos eran diferentes a los hijos, ¿no?, que si había esa enorme brecha entre el hijo y el el sobrino. Tuve la necesidad de que cuidaran a mis hijos y y muchas veces me aguanté y me callé tratos por cuestiones económicas de que no tenía dónde llevarlos a vivir, ¿no?, o no tenía las medios económicos, y me aguanté muchos muchos abusos, aún de mi familia por, pues, por la necesidad de que me los cuidaran y que yo tenía que trabajar, porque en mí el único ingreso era el mío, ¿no? Entonces, yo no quería que ellos repitieran lo mismo. Y sí fíjate que sí, ellos se quieren mucho y se apoyan bastante.
Claro. Claro. Ujú. Qué bueno. Y tú has logrado ser, eh, el apoyo que tú buscabas cuando cuando estabas en la situación de tener que buscar el sustento para familia, ¿no? Me imagino que, aunque la situación no sea la misma con tus hijas, de menos tienes ese esa satisfacción de que tú eres el apoyo que no busca, mm, pues, abusar de ellos, como en algún momento te pasó a ti.
Sí. No, para nada. Y no, y mira eso, ahora sí que estos últimos años, bueno estos años de mi vida he recibido, yo creo que más de lo que esperaba. O sea, de verdad, mis hijos ya no son niños, ya son adultos los 2. Y y y de verdad, ellos me apoyan incluso económicamente. A veces yo les digo: "Oiga, no me den". O sea, yo como papá, eh, siempre di, no, siempre di. Entonces, ahora que ellos empiezan a apoyarme, se siente extraño, pero me siento emocionada como mamá, digo: "Guau, o sea, eh eh, no esperaba tanto de parte de ellos", pero, pues, estoy agradecida, ¿no? Estoy aprendiendo esa parte de como papá también dejarte ayudar, porque a veces ya a tu edad te empieza a superar. Entonces, te das cuenta de que también, eh, llega un momento donde las cosas se regresan, todo aquello que sembrase bien o mal se te regresa algún día. Entonces, eh, yo creo que sí aprendieron bien las cosas, son personas luchonas, los 2 son 2 este, son luchones, eh eh, algo que les he impulsado es vivan su sueño, ¿no? O sea, no se queden ahí, la pareja no te detiene, no, no te quedas ahí. No sé, digo eso eso creo que habló como legado, que sean personas productivas, luchonas y que no sean dependientes emocionales de ninguna persona, porque a la única persona que se tienen es a ellos mismos, ¿no? Entonces, que aprendan a valorarse a ellos mismos, e incluso, a respetar a sus semejantes.
Ah. Claro. Claro. Claro. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, pues sí, creo que de alguna manera, tú tú misma te estás respondiendo. Ese legado lo estás dejando y lo estás viendo. Tus hijos están haciendo por ti algo que tú ni siquiera imaginabas, ¿no?, y eso te da una satisfacción muy grande. Yo creo que le el trabajo lo has estado haciendo bien. Y en lugar de preocuparte tanto, yo creo que deberías de seguir ocupándote en dar en darles lo que les estás dando, cariño, apoyo y, pues, también educación a la manera que puedes, ¿no? A veces lo lo material no es lo que ellos van a recordar más cuando tú te vayas. Eh, yo creo que se van a acordar más de la persona que los apoyó, que les ayudó con sus hijos cuando lo necesitaban, que le estuvo ahí cuando ellos más, eh, necesitaron tener un apoyo, y eso lo estás haciendo, por lo que me estás contando, porque, eh, lo que hacen tus hijos por ti es nada no es más que reciprocidad a lo que han recibido de tu parte.
Ah, sí. Sí. Sí, sí, se bueno, y fíjate que mi nietecito, ahorita que lo estás diciendo, tienes razón. Mi nietecito tiene 7 años, y me dice: "Abuelita, cuando yo sea grande, te voy a comprar una casa grandota, y te voy a llevar a vivir ahí". Digo: "Ay, se siente bien bonito", ¿no? O sea, porque en sus planes de vida está la abuelita presente. Tienes toda la razón. Yo creo que nada más es dejarme llevar, no preocuparme, mejor ocuparme, como dices, tienes toda la razón.
Ujú. Okey. Claro. Claro, y como lo estás haciendo, porque no es algo que no hayas hecho. Simple y sencillamente, creo que tienes que valorar el legado que ya estás dejando de cariño, de amor, de apoyo, que es mucho más valioso que cualquier cosa material que quisieras dejarle en estos momentos. Y la verdad es que te felicito, qué buen trabajo estás haciendo, tú misma te has contestado estas pregunta.
Ay. Ajá, ay no, gracias. Y de verdad, mira, viví muchas cosas en mi matrimonio y yo, si tengo la oportunidad, sí me gustaría ayudar a otras mujeres también para que se aprendan a querer. La verdad.
Ahí está. ¿Ya ves? Es ese puede ser tu legado para para tu comunidad, hacer algo por estas mujeres que también sufrieron de de que pasaron por lo mismo que pasaste tú, ¿no? Y quién mejor las va a comprender que alguien que pudo superar todo esa parte, ¿ya ves? Ese es tu legado.
Y, exac Ay, muchas gracias por ay, gracias por tus palabras, de verdad yo creo que no lo había visto. A veces es necesario escuchar a otra persona que cosas que tú no ves y piensas que no avanzas hacia ningún lado. Ay gracias por escucharme.
Es un placer, sabes que cuentas conmigo para lo que necesita.